À, thế thì, ờ, nói về cái trường hợp đấy thì chắc là khi mà mình còn ở công ty cũ, n nó là công ty cũ rồi thì, ờ, <tsk> mình cũng có, gọi là, ừm, gọi là, xích mích một chút thôi với cả một cái chị đồng nghiệp lớn hơn mình khoảng 1 tuổi. Thì cũng về cơ bản là do cái cách làm việc và cái cách trao đổi với nhau ấy nó không được, gọi là, không được, ừm, clear cho lắm. Và, ừm, đương nhiên là với tính cách của mình thì mình khá là nhẫn nhịn ấy. Đó, và mình vừa nói là mình dĩ hòa vi quý rồi, cho nên là đi làm mình sẽ vui vẻ, vui vẻ thôi. Mặc dù là có những cái người mà thái độ của họ tức là mình biết là họ không xấu ấy, nhưng mà cái cách nói chuyện và cái thái độ của họ nhiều khi là nó gây khó chịu cho người khác ấy. Thì, ô kê, mọi ừm, nếu như mà mọi thứ tốt đẹp, ừm, vui vẻ thì không sao, nhưng mà ví dụ một ngày nào đấy mình stress một chút, hoặc là mình đang căng thẳng cái việc gì đấy ấy, thì cái hôm đấy là như thế. Ờ, thì có mâu thuẫn một tí thì, ờ, ừm, mình cũng sẽ cố để cho nó chỉ dừng lại ở một chút thôi, một chút mâu thuẫn nhẹ nhẹ thôi. Ờ, sau đấy thì mình sẽ, kiểu, ừm, khi mà cái mâu thuẫn mà nó mới xảy ra ấy, thì thôi mình sẽ chọn cách là im lặng luôn, tại vì là, <tsk> ờ, mình nghĩ là nên tập trung làm cái việc đấy cho xong đã. Sau đấy thì có thể là khi mà chị em, ơ, ha, vui vẻ rồi, ờ, hoặc là quên cái đấy rồi thì bọn mình đi ăn trưa thì bọn mình lại bình thường, bình thường. Đấy. Nói chung là mình cũng nghĩ là mình không có cái cách giải quyết nào cụ thể lắm ấy, mà mình sẽ, a, <tsk> gọi là, cho nó trôi qua và nó cho thời gian nó tự, ờ, giải quyết thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Bật à? <laughs> <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ơ Ừm. Ừm. Tức là hầu hết là sẽ giữ thể diện cho bên kia, đúng không?
<coughs> Ờ, thực ra mình, ờ, kiểu như là, tính cách của mình cũng không muốn, ơ, <tsk> kiểu, đao to bùa lớn quá ấy. Mà mình hiểu là những cái người đồng nghiệp với mình thì s mình sẽ phải làm việc với họ nhiều, và như mình vừa nói là cái công việc của mình cần tính tương tác rất là cao ấy, cho nên là nếu như mà, ờ, có thể là, kiểu, hòa đồng, hòa hợp làm việc việc cùng nhau được thì nó sẽ tốt hơn là ai cũng nâng cao quan điểm của mình quá, và, kiểu, mâu thuẫn nó xảy ra nhiều ấy. Thì nó không, ưm, có lợi cho công việc lắm, theo quan điểm của mình là như thế.
<clears throat> Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Theo mình, kiểu, mình quan sát nhá, mình thấy những cái người mà người ta
Ừm. Ờ.
ờ, ít nhất là về tính kỹ thuật ấy, nếu mà người ta rất là giỏi, <sniffs> thông thường cái tôi của người ta cũng rất là cao. <sniffs>